Ah, parang ano, 'no, ah, parang 'di pa 'di mo nakikita, yung craving na bumabalik ganun.
Oo. Mm, mahilig kasi ako sa chicken, so, posible naman akong umulit-ulit sa iba, iba naman, para kasi naka.
Mm. Mm, mm, baka, parang makum makumpara mo talaga kung kanino kung saan yung parang mali no. <chuckles> Mm.
Oo. Oo, hindi, kasi, nakailan na rin namang kaming try nun parang iba-iba yung lasa niya kada et ta kada resto or kung saan kami pumupunta.
Ah. Mm, parang may mga sariling rendisyon talaga 'no?
Oo, oo, yung tabi nila authentic daw, pero, parang hindi naman, parang iba-iba kasi eh, tapos
Mm. Oo.
dun sa, mga na, ano na yun, talagang yung pang-amoy ko lang talaga yung may problema, pero yung pagkain, ano, ah, masarap siya nagkakaiba lang sa intensity ng spices, kasi may na
Mm. A ah, mm. Baka ano, baka ano talaga iba lang yung parang definition mo ng mabango siguro, mm, ayun. Hindi naman problema, grabe ka naman sa sarili mo. <laughs>
Siguro, ang problema nga yung ilong ko siguro. <laughs> Eh hindi, baka maarte lang yung ilong ko talaga yung pang-amoy ba, medyo baka sensitive lang ganon.
Mm. Mhm.
So ayun, ikaw ba? Kailan ba yung huli mong kain, ba sabi mo madadalas kayong naga-grab?
Matagal-tagal na eh, mga isang taon siguro, kasi, panay panay ko nire-request yan kaso, ayun, tinatamad magluto minsan, eh, nasa trabaho, ah.
Oh. Hindi naman sa ano? 'Di naman siya ma anong tawag nito, ma oo.
'Di naman siya maproseso eh, iniisip ko, 'di naman siya maproseso.

E hello, hello. NCR po
Ah, NCR. Okey, okey. Kasi ayan, 'di ba kada parang region, kada parang barangay o hindi, hindi naman barangay, parang ayun region 'no, may iba-ibang paraan po tayo. So, ano yung pinaka-kakaibang klase na pagkain na natikman mo?
banda. Oo, sa met Oo, oo. Mm. Ah, as in yung kakaiba?
Um, ikaw, ikaw bahala kung ga gaano kakaiba 'no. <chuckles>
Medyo kakaiba kasi sa'kin yung mga ano, para mga Arabic food ganun.
Ah, okey. Ibang ano 'no, iba-ibang kultura, okey, okey.
Oo, iba. Hindi siya yung sa'tin, yung ibang kultura. Medyo kakaiba siya, ano inuwi yung amoy?
Hmm, mm. Mm.
Oo. Kasi meron ako natikman nung parang, since yung, yung asawa ko kasi medyo into Arabic food siya. So, kabaliktaran kami.
Ah, mm. Ah.
Gusto kong i-try. Nata-try ko naman siya pero yung amoy kasi parang hindi maganda sa oo, oo, pero yung lasa okey lang. Pero yung amoy talaga siyempre sa atin iba kapag yung, hindi mo gusto.
Hindi para sa'yo? Hmm. Mm. Mm. Mm, madalas mabango pagkain ng Pinoy, eh, di ba? <chuckles>
Oo. 'Pag hindi gusto ng ilong mo minsan nakakaapekto yung panlasa mo, oo. Parang ayoko niyan mabaho, ganun. Ganun yung kakaibang nakain ko na. Eh, ikaw ba? Meron kang kakaibang natikman ng pagkain?
Mm, napapaisip? Tama. Mm. May ganun. Mm.

Oo, so kasi fermented siya, talagang mabaho, ayan. Yung mga hmm, gusto mo. Ay, ayoko yung mga ganong klase, eh, yan yung kimchi, yung mga nafe-ferment, di ko tipo. Parang masyadong matapang para sa akin. Ayun, so, ayun yung pinakaibang klase na tikman ko 'no, na pagkain, eh, ano, um, bulanglang lang, oo. Mm, mm. Ikaw ba saan mm, sorry.
Pero gusto ko 'yon. Pero gusto ko 'yun. Mm, mm. Oh. Oo, sabagay. Yung bulanglang. Ano yung lam oh. Sige, sige, go.
Ah, saan at kailan mo naman natikman yung ano 'no, kakaibang pagkain na yun?
Yung yun, ng yung Arabic food, parang may Arabic resto kami pinuntahan.
Hmm, mm, mm. Malapit diyan, malapit ba diyan din ah, okey, hmm.
Oo, oo, oo, within the area lang. So, siyempre naku-curious ako, kasi pag nakikita mo yung hitsura niya, ano siya, eh. Parang masarap, ganun oo. Oo. Tapos, siyempre ayan na nung nai-serve na
Oo. Sarap na sarap, di ba nakakatakam pag ano, sa ah, sarapan yung tao dib oo.
ano na siya, yung amoy kakaiba na. Pero nung tinikman ko, masarap naman. Iba na lang talaga ang spices ng Arabic, sobrang tapang. Pero yung amoy lang talaga, pero masarap siya talaga. Ikaw ba ish siyempre, eh, sabagay sa'yo sa Pampanga, no? Yung ano ano naman yung pinakanakakatakot o pinakainteresante sa lasa o kaya itsura dun sa pagkain 'no em bukod sa maraming bayabas?
Hmm. Mm. Mm, tama, tama, mm, mm, mm. Mm, mm. Mm. Siguro no, um, yung pinakanakakatakot na parte, eh, yung bayabas talaga kasi di ba makikita mo kulay pink ano yung loob nun di ba, hmm. So yun yung parang pero ano, no, ang pero 'pag natikman mo yung sabaw, no, hindi ka na titigil, no. Um, ang sarap talaga, ah, ayan, miss ko nab miss ko na nga, eh, hindi na kasi nagluluto madalas dito dahil meron nang ano, Grab, eh.
Ayun oo, oo. Hmm.

Kung baka kahit ako kaya ko gawin basta may oras ako kaso dat dat 3 trabaho ko, eh. Dalawang dalawang ano, part time ta's isang side hustle yo. So, kaya paano pang oras ko, di ba? So ayun. Um
Oh, oo. Kung Kung meron kunyare may dadayo diyan sa inyo, maire-recommend mo ba yun na mai-try?
Mm. Ay, oo, lagi kong nire-recommend na tikman nila yung ano 'no, yung bulanglang talaga. Kasi ayun
Iba kasi yung ano niyo yun, eh, 'no? Iba yung kumbaga parang iba yung pagkakaluto kasi ng kapampangan din, eh. Kahit siguro 'pag nandito kami sa metro or dito sa area namin magluto ng ganyan, iba pa rin yung version niyo, di ba?
Mm. Mm. Mm, tama, tama. Ta's ano 'no, um, ano ba yun? Um, meron alam ko merong mamasitas na ano, na, ah, binayabas na ano, instant pack alam ko, eh, kasi ba base mm, mm. Kaya nga yun, ginagamit namin ginagamit namin minsan yan para lalong maging intense yung ano 'no, flavor no'ng bayabas. So ayun. Mm. Oo, to um, ayan, kung irerekomenda ko, oo siyempre irerekomenda ko 'no. Ah, madami na akong nahikayat na mga kaibigan mula sa, ah, malalayong lugar na nagustuhan 'no. Sabi nila, ah, parang tinry ko lang sabi parang niluto lang nila out of nowhere, kasi parang na-curious daw sila ta's na nagustuhan naman daw nila. Ta's sabi ko, ah, sabi ko, 'pag pumunta ka sa Pampanga mas masasarapan ka siguro sabi ko. Mm. Sabi ko nga Mm.
Mhm. Talaga? Ang Mama Sita lang kasi ang nakikita ko. Oh, pwede pala yun. Naga Mm. Oh. Mas masarap. Kasi parang, kumbaga yan na yung authentic talaga.
Ayan, ta's sabi ng mga nila ano, yung mga kapampangan mayayabang, so ako proud ako na mayabang ako. <chuckles> Sabi ko, ah, siyempre kami yung capital food ka capital of the Philippines, di ba? So, sabi ko mm.
Oo. And ano naman yun? Understandable naman, eh. Le kahit support ko kasi si papa, ah, kapampangan din so talagang magaling naman din. Oo, magaling talaga namang, ah, magluto kahit kapag dumadayo kami sa sa Pampanga. Kasi taga do'n nga sila. Talagang uuwi ka ng busog lusog talaga.
Mm. Mm. Malalasa yung mga pagkain, di ba? No'ng Mm. Mm, mm, mm. Tama, tama. Tapos ayun madalas na reklamo ng mga kaibigan ko, yun, kasi ako'y ano 'no, gamer pala kaya nakilala ko sila mula sa malalayong lugar. 'Pag napupunta sa napapa napapadpad sila dito, sabi nila yung mga pagkain nila parang nagiging bland na daw pagdating sa Manila, ganyan. So, ayun. Parang ano daw kasi seasoning talaga dito ano mm, mala mawar malasa daw talaga, gano'n, 'di tinitipid, ganyan. Madalas gano'n daw.
Oo. Mm. Ay bakit? Hindi, ah, wala ng lasa? Hindi na masarap. Oo. Oh. Ma nakaka-attend din ako minsan diyan ng mga piyesta. Ay, grabe talaga mag magluto. Bukod oh, bukod sa, ah, ano tawag dito? Maraming putahe
Mm. Mm, grabe magpiyesta dito, di ba? <laughs>